Hem, dis-moi, heu heu, est-ce que tu penses que, heu, sincèrement, est-ce que tu penses que la colère peut aider à atteindre un but?
Mmh. Heu, pour moi oui. Honnêtement, heu, je pense que ça peut ça peut donner une certaine motivation, la colère. Ça peut te enfin ça peut donner une certaine hargne, une rage en toi qui te permet justement de penser ouais, ouais.
Ou Oui. Mmh. Oui, mais Une rage, heu, mmh mais en fait tu vois? C'est j'ai j'ai plus l'impression, que moi en f en soi, la colère, c'est un c'est un état, heu, passager, tu vois? C'est un état d'esprit, heu, passager et heu, ça ne peut pas être, heu, le moteur en fait pour atteindre un un but. Ça ça s être tout le temps en colère, heu, ça pour moi, ça m'évoque, heu, c'est c'est c'est très négatif comme, heu, comme sentiment. Mmh.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ben Ouais non je suis d'accord, mais en fait, ce que je veux dire par là c'est que, c'est sûr ça tu peux pour me comme comme tu l'as dit: «Ça peut pas être le seul moteur» mais en tout cas ça peut ajouter, heu, une motivation en plus, parce que parfois on a des envies, on a des objectifs, mais on n'a pas forcément tout le temps la motivation. Heu, parfois on laisse passer, qu'on est un peu mou et cetera donc on n'avance pas trop, mais par exemple, heu, quand on on on mélange avec la colère, ben on se dit à un exemple hein, heu, tu as un objectif et on te rabaisse, on te dit que tu y arrivera pas et cetera, qu'on te qu'on que toi tu tu en est pas capable et cetera donc heu, tu vas utiliser la colère, par exemple ça va t ça va te ça va t'énerver un peu et tu vas dire tu vas te dire: «Bon et ben je vais leur montrer de quoi que je suis p capable. Ah ouais toi tu toi tu dis que j'en suis pas capable? Bah, tu vas voir je vais te montrer le contraire».
Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh, heu, ouais. Ouais, ouais, ouais. OK. Mmh. Ça va mmh. Des oui, mmh. Heu, je vois voilà, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais heu, en soi, heu, tu sais? C'est c'est comme je l'ai dit, c'est quelque chose de passager. Ça ça peut pas en fait, ça peut pas être le juste le tout. Peut-être qu'au début, heu, peut-être que les 1res instants parce que, tu vois? Je suis une je parle en conséquen en conséquence de cause. Je suis pas une quel quelqu'un qui est très rancunière. C'est-à-dire que, heu, si par exemple, on me fait du mal, heu, je vais essayer de résoudre la situa et je la situation le plus, heu, rapidement possible parce que je n'aime pas ressentir de la colère et heu, et aussi mmh et puis
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mais mais par ex un exemple mais non, heu, s je, heu, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends, mais
Mmh.
si on pa par exemple tu as un objectif et qu'on dit que tu en es pas capable. Est-ce que tu tu auras pas une petite une certaine colère?
Mmh. J'ai c'est pour ça que et c'est pour ça que je te dis qu'il y a c peut-être que ça va fonctionner au début, tu vois? Cependant, ça ne va pas ê être le ça va pas durer, donc ça peut pas être le seul, heu, truc, heu, qui peut, heu
Mais c'est déjà bien. Non mais je suis ch non mais je j'ai j'ai pas non mais j'ai j'ai pas dit que ça doit que ça doit être le seul, mais par exemple toi, tu as déjà un objectif donc tu comptes déjà faire quelque chose, on est d'accord?
Ouais. Mmh. Oui.
Que toi tu as ton n on dit tu as un nouvel objectif, heu, je sais pas tu peux faire un truc, heu, un truc nouveau et que c voila donc heu, tu as déjà cette envie de le faire. C'est pas parce que tu es en colère que tu vas dire: «Bon ben je vais faire ça». Non, tu as de base tu as déjà envie de le faire, mais voilà, on te dit on que tu s que t'en s tu sera pas capable, on te rabaisse et cetera. Ben le fait, heu, le fait qu'on te dit ça et que tu sois en colère, ben
Mmh mh. Oui. Oui, bien sûr! Mmh. Mmh. Mmh.
ben en tout cas, pour moi en tout cas, ben ça va me donner envie de faire encore plus. Par exemple, heu, ça veut dire ça ça veut dire que je vais peut-être passer un peu plus de temps, peut-être que ça va un peu plus me motiver, à me concentrer et cetera. Même si c'est court terme, c'est pas grave au moins, ça t'a permis de te lancer
Oui. Oui. Oui, c'est c'est sûr que oui hein, mais Mmh. Mais, est-ce que ç ça t'aveuglerait pas, heu, pour autant?
Pas aveuglé de quoi?
Bah, heu, généralement quand on est, heu, dans un état de de colère, on est on est pas capable de penser, heu, de manière, heu, réfléchie.
Oui, après la colère, heu
Mmh.
bah, en fait, ça ça dépend quelle colère, heu, moi, je trouve que si on est dans le, mmh, heu, dans l'exemple que je je viens de le dire
OK. Mmh mh.
bah non, ça va me motiver à faire plus. Après, voilà, je vais être, heu, je vais je vais faire, je vais être motivé, ça va me motiver un court instant comme tu as dit, ça peut durer quelque temps, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ens ensuite, disons que cette colère, elle est partie, tu as complèment complètement oublié cette personne. Ah, mais tu vois, c'est une façon de parler, ça peut être 1 semaine comme, heu, des mois, après, ça dépend il y a des gens qui voilà, ça dépend les personnes, mais, au moins, pendant la semaine ou la le mois où tu étais en colère où ça t'a do ça te donnait un coup de boost, bah, tu as quand même bien avancé au moins donc heu, voilà. S tu auras bien avancé! Même si tu es plus en colère contre la personne, bah, tu t'en fous! Tu as tu as pris l'habitude de travailler, de de tu as commenc de de te lancer dans ce que tu as voulu entreprendre et cetera. Tu as juste à continuer, en fait, après.
Oui. OK. Oui. Ah moi, c'est trop pour moi, mais bon. OK. Oui, oui, bien sûr. Je sais. Oui. Hem. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Mmh mh. Mmh. Ouais, m et c'est mais c'est pas le cas de tout le monde des fois, enfin, je pars du principe, tu vois, qu'en soi, heu heu et j je n'arriverai jamais, à construire quelque chose, heu, sur la base, en fait, d'un sentiment aussi négatif, du coup, heu, j'essaie même pas de me, hem d'avoir, hem comment dire ça? De me relayer, de me de de me reposer, heu, de zu dessus et heu et puis, là, j je suis jus pas pas juste en connaissance de cause. Je vais jamais commencer quelque chose, sur la base de de la colère. Je vais toujours trouver quelque chose d'autre, pour, justement, influencer mes choix, pour me essayer, heu, pas é é é é essayer de m'in d'influencer mes choix et de me donner des objectifs beaucoup plus on va dire, beaucoup plus sains, tu vois? Parce que mmh.
Mais Ouais, mais après, heu, je suis d'accord, en fait, je s je suis d'accord dans le sens où, si on t'a rendue colérique, on t'a rendue en colère
Mmh.
et si tu si c'est à cause de cette colère que tu veux entreprendre quelque chose, bah, c'est sûr que ça va pas durer, tu vas pas réussir parce qu'une fois que tu seras plus en colère, bah, tu vas te dire, heu: «Pourquoi je fais ça?» mais maintenant si tu as déjà entrepris de le faire avant la colère
Mmh. Mmh mh. Mi Mais i oui.
Avant que tu sois en colère, tu as déjà le but de faire d'entreprendre hein donc heu, tu as com tu voulais commencer, tu as envie de commencer avant d'être en colère
Oui, bien sûr, oui.
mais disons le fait
Mais ça, c'est t m m et mais tu vois? Ça, c'est une situation en fait, heu, assez, heu, assez particulière parce que tu avais déjà réfléchi à faire, heu, à faire cela donc heu, en soi, la colère n'a aucune influence en soi, heu, sur tes ta prise de décision.
C'est ça, c'est ça. Ben non mais c'est pas la prise de décision. Moi je te dis ça l l'aide que ça peut t'apporter
Mmh mh.
par exemple, tu as comme m moi, mon exemple, c'est tu as déjà com tu as déjà voulu entreprendre, tu as déjà, heu, eu envie de de de d'ent de je sais pas, de lancer une entreprise ou n'importe quoi et pendant qu'av pendant que tu te lances en même temps que tu te lances on va dire, bah il y a une personne qui te dit que tu seras pas capable et cetera, heu, tu es nul, c'est pas fait pour toi qui elle te rabaisse mais toi tu as déjà commencé avant
Mmh mh. Moui. OK.
tu as déjà eu l'envie avant de le faire
Mmh mh.
bah ça s et c le fait que quelqu'un te rabaisse, comme ça, et te dise que tu en es pas capable. Ça ça ça peut te mettre en en colère?
Oui, oui, bien sûr.
Donc, est-ce que ça ça peut ne pas être une certaine force pour dire: «Ah, ben, heu, je vais te montrer qu'en fait, heu, tu verras, j que j'en suis capable».
Mmh. Bah, heu, je je oui, je vois ce que tu veux dire, ça peut être une, heu, ça peut être une force mais comme tu vois? Dans co comme je te l'ai dit, dans le sens où, heu, quand je vais être happé par un sentiment de colère alors que, tu vois? Comme tu l'as dit, dans cette situation, bah, j'avais déza j'avais déjà décidé de le faire, heu, je vais me poser, je vais me dire: «Mais, en fait, heu, est-ce que je le fais pour lui ou je le v je le fais pour moi», tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça et du coup, le fait de d'essayer de prouver à quelqu'un que, bah, heu, bah, je sais ce que je vaux, ben, je sais ce que je vaux en soi, je sais que je vais y arriver, tu vois? C'est pas parce qu'un élément extérieur m'a déjà
Mmh mh. Hein, tu le fais pour tu le fais pour toi. Bah, dans dans dans ce cas-là dans ce cas-là, t bah, dans ce cas-là, tu es pas en colère alors.
Mmh. Non, justement, je s je je je serais pas en colère, c'est pour ça que je dis: «Je vais me poser», tu vois? Je vais être, heu, assez, heu mmh.
Mais s mais si jamais tu mais si jamais tu es en colère tu vas faire quoi, tu vas abandonner?
Mais pourquoi j'abandonnerais quelque chose que j'avais déjà entrepris de faire? C'était ah, c'est juste un élément extérieur qui est juste empiète sur mon chemin. Mais je vais mon chemin il est déjà tracé, il était i il genre genre, tu vois? Il était là avant. Enfin
Bah, c'est ça que je te pose. <chuckles> Voilà, je suis d'ac bah, c'est ça! Mais ça va te faire en fait, mais ça va te faire ça va te faire quoi la colère, à toi?
Mmh bah, heu, j
Ça va ça va te faire quoi? Ça veut dire que ça va donner envie de faire plus? Ou ça va donner envie d'arrêter? Ça va te ça va qu'est-ce que ça va te faire?
Bah, heu, qu'est qu'est-ce que, hem, je je je n je m'attends n tout, comment dire ça? Peut-être que ça va me donner envie d'avancer, ou de de de reculer, mais heu, je n'ai je n'aurais pas envie de recarburer sur, heu, les, heu, sur, heu juste, heu, de les par enfin à la base, juste de paroles de d juste de quelqu'un d'autre. C'est ça que j'essaie en fait, heu, tu vois, de t'expliquer. Mmh.
Non mais ç mais tu vois, ça ça, j'ai non, mais j'ai j'ai compris ça, mais heu, en fait ce que toi tu comprends pas, ce que j'essaie de te dire, c'est q <chuckles>
Oui. Mais je mais mais je comprends ce que tu dis. Tu me ce que tu es en train de me dire, c'est que ça b
parce que moi j'ai j'ai pas j'ai non mais parce que moi j'ai moi j'ai pas dit que tu que c'est la base, la colère, j'ai pas dit que c'était la base, j'ai dit que: imagine, pendant que tu entreprends, on te rend en colère donc que tu es énervée.
N eh. oui. Non mais, attends 2 secondes. En fait, ce qui s je je mais je comprends je comprends que, heu, toi ce que tu toi tu entreprends en fait un chemin assez différent de moi, c'est qu'à c'est-à-dire que, dans cette situation particulière, tu vas essayer de puiser sur cette colère justement pour avancer et montrer à cette personne que, bah en fait, je suis capable de faire des choses. Heu, c voilà, je suis capable, tu vois? Mais pour moi, en tout cas, je suis pas, heu, dans cette optique-là, je je vais pas essayer de chercher, hem, on va dire, de la force dans cette colère. Tu vois? Je vais plus, hem, je vais plus en fait tracer mon chemin, tel qu'il était, tu vois? Parce que, peut-être que les projets que tu as entrepris mmh, quoi?
Comment tu vas utiliser cette force, en fait? Oui, voilà. Mais tu cherches pas, c'est tu l'utilises. En fait, heu, donc en en gros ça va pas te rendre en colère, en gros? Donc en gros ça va en gros tu tu es pas en colère, quand en fait si si tu es en colère, bah, tu t'en fiches, c'est ça?
Mmh, m mais je je ce que je t'ai dit, c'est que, si! Bah, peut-être que je serais en colère, mais je ne vais pas laisser un élément extérieur m'empêcher de faire mon chemin comme je le veux, tu vois? Mais parce que comme je te l'ai dit, la colère p eh, elle te permet pas des fois de voir les choses de façon plus claire et donc heu, peut-être que j'avais prévu de, heu, faire mon chemin un peu plus lentement parce que je me sentirais plus à l'aise, tu vois?
Donc, tu vas attendre que ta colère passe pour continuer.
Non, pas forcé non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, mais je vais juste ça c'est comment dire ça? Heu, que comme je vais juste mettre je vais je vais juste, mmh je vais je vais pas l'utiliser. Ça va pas être, heu c'est un évén c'est un élément extérieur. Mmh.
Je comprends je comprends pas. En fait, c'est simple, tu es en colère, soit tu vas utiliser ta colère, soit tu vas pas l'utiliser! Donc si tu utilises pas ta colère donc tu vas attendre qu'une fois que donc t tu vas tu vas attendre que tu ne sois plus en colère, dans ce cas-là, si tu es si tu n' si tu utilises pas ta colère.
Mais il y a pas, justement il y a pas d'attente parce que c'est comme si, en fait, cet élément n'avait jamais existé.
Voilà, donc en fait, tu tu ne seras pas en colère, quoi.
Heu
C'est ça que ça veut dire, ça veut dire que la personne te n'arrivera pas à te mettre en colère.
Si, en soi. Bah heu et en soi, on peut on peut tout aussi être en colère et ne pas, heu, faire en sorte que nos sentiments, hem heu, viennent influencer, heu, le chemin que l'on entreprend. Vois-tu?
Donc heu, si tu es en colère, tu fais comme si tu l'étais pas, tu t'en fiches, et tu fais comme, heu, comme tu as pris l'habitude.
Bah, c'est c'est c'est oui, bah oui! C'est quelqu'un qui qui n'a rien à voir avec, heu, tes projets. Enfin, je pense, hein. C'est que par exemple, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec mes projets, donc heu, que je les réalise ou non, que je sois en colère ou non, je vais avancer de la même manière, tu vois? Il y a des gens qui qui carburent à la, heu à la, heu à la honte ou heu, à la, heu à la vengeance, beaucoup à la vage à la vengeance. Ça un c'est c'est c'est des gens ils ça, ils se i i ils ont une certaine ils acquièrent une certaine volonté, hem, très, heu une volonté importante, quand ils sont à heu à ça et hem bah, je suis je qu'est-ce qui suis-je pour leur dire: «Bah ne faites pas ça ou heu ou heu, ne fais pas». Tu vois? C'est juste, hem ouais.
Ouais, OK.
Oui. Et puis je pense que, tu vois, le chemin, il doit être assez personnel, c'est-à-dire que, si on a envie d'utiliser les émotions négatives et les z transformer justement en quelque chose de positif comme toi tu le fais, heu, bah, c'est très bien pour toi, tu vois? Tu as trouvé une façon de, heu, de fonctionner. Tu ne penses pas? Tu vois?
Voilà. OK. OK. Ouais, non. Ouais, c'est écoute, heu, possible.
Mmh. Et mmh et comment comment toi tu, par exemple, tu utiliserais justement cette force, heu, enfin, comment tu transformais, heu quand tu transformerais, plutôt, la colère, pour qu'elle devienne une, heu, une, heu, une force, heu, par exemple au quotidien?
Ben, c'est ça en fait, c'est-à-dire que, bon, heu, colère, heu pff, colère, c'est un grand mot, colère, je je vais pas, heu, m'énerv je vais pas rester énervé longtemps pour une personne, heu, voilà, en en vrai, je m'en fous de cette personne. Mais c'est juste pour me dire que, ben, pour montrer enfin c'est pas pour pas forcément pour montrer à la base, je le fais pour moi, c'est pou je le fais pour moi, mais le fait que voilà, qu'il y a des gens qui me qui vont qui croient pas en moi, ben, heu, je vais, on va dire, utiliser ça, pour me donner une motivation en plus. Mais, en vrai, en vrai, je m'en fous, en vrai, de de de la des gens, c'est pas ça, en fait, que je me que les gens, ils disent quoi que ce soit je m'en fous, mais voilà ça fera une satisfaction en plus.
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh. Oui, mmh mh, mmh. Oui. Oui. Motivation, heu, oui. Mmh. Oui.
Heu, que de dire que, voilà, j'ai j'ai réussi, heu, là où j'ai vu que j'allais fauter.
Et oui, ç j'ai mmh, ouais, ouais. Là où il voit oui, je je je le comprends tout à fait, et tu sais quoi? Tu sais, des fois, heu, par exemple, quand je suis, heu, quand je suis, heu, ben, en colère contre, heu, juste quelqu'un, et que, heu, par exemple, elle me dit: «Bah, va faire ça», bah, je fais exactement le contraire, pour lui prouver qu'en fait, j'ai pas envie de le faire. Des fois des f des fois, juste ça, hein. <chuckles> Déjà, des juste pour lui prouver que, bah, en fait, j'ai pas envie de le faire. Mmh. N oui, voilà!
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais c'est ça. Mais après ç ç ça ç ça ça dépend ce que c'est, voilà. Si maintenant on on reste dans l'exemple de c'est notre projet personnel à nous, voilà, bah, je vais pas arrêter pa parce qu'une personne m'a dit, heu, telle ou telle chose, mais si je suis dans un autre que le milieu du travail.
Bah heu Mmh. Mmh mh.
Ben, justement, heu, si c'est hors du travail, ben, heu là, oui, heu, je peux me permettre de dire que: «Bah, écoute, le truc, je le fais pas, et je m'en fous».
Oui. Mouais, ouais. Heu, n parce que tu vois? Hem, en soi, co si je me permets, en fait, de de de réitérer, en fait, mes paroles sur le fait que de pas utiliser, tu vois, tout sentiment, heu, qui pourrait influencer, en fait, heu, notre projet personnel, c'est parce que j'ai vu des gens qui étaient sous la qui étaient sous la colère, et heu, i i ils avaient, en fait, une situation qui était presque, heu, qui était admirable. Ils avaient tout, i ils avaient tout, tu vois? Ils avaient juste à maintenir, justement, cette situation, et sous des états, heu, assez, heu, ils étaient devenus juste, heu, lamentables. Ils avaient fait les mauvais choix, ah au maivau au mais vau au mauvais moment, tout simplement, et heu, ça, j'ai pas envie de reproduire ça, de de le f de faire, tu vois?
Mmh mh, ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr, ouais, bien sûr, ça, je suis d'accord.